ああ。
ですよ。で、こう、船が、こう、なんて言うんですかね。あの、海のほ方にずっと、こう、あの、向かっていくと、こう、バリバリ音がして、この流氷が反対側から、んで、こう流れていいくのがあるんですけど、それ
ああ。 はいはい。 ええ。 なんか、クリオネとかみ見える。
あうも、見えて言うんですけど、まあ、船の上でしたので、ちょっと、見え見えうなかったですけど。
ううん。ああああ。す ああ、なるほど。
そうですね。すごく、なんか、神秘的でしたね、あれを見る見ることができるのは。
なるほど。なんか、鯨とかいるんですか？冬でも。
あ、冬は鯨は多分、いないと思うんですけど。うーん、なんか、私は見る機会はなかったですけど。もう、ほんとに氷氷がこう流れてくるって感じなので、まあ、多分、そうですね。アザラシとかはいたのかなと思うんですけど
はい。 ああ、知床半島。 ああ。 あ、なるほど。
そういうのが、そうですね、貴重な体験をしましたね。あれは素晴らしい景色でしたし、天気が良かったので。
なるほど、確かに。なかなか見れないすよね。
そうですね。で、カモメが上にそうですね、カモメとかトンビが上に、もう真っ青な空で、雲もないところで、すごい、鳥が上に飛んでいて、下がもう流氷っていう感じだったので、それはすごく、はい。一度は。あの、お勧めしたい景色ですね。
うーん。へえ。 はい。はい。 はい。 ああ。す ああ。冬がいい。冬何月ぐらいに行ったんですか？
はい。 私は2月に行きましたね。はい。
ああ。 いいですね。
それはすごく良かったですね。はい。
ああ、じゃ、それが一番、結構、印象的に
そうですね、今考えたら、そうですね、それはすごく良かったなって思う。なかなか見れないと聞いたので、ま、見れるタイミングに見れら見れたのは良かったのなと思うんですけど。そうですね。
残ってるふーん。 はい。 ああ、なるほど。なんか、自然の中で、その過ごした時間とかって、普段の生活に、なんか、どう影響とか与ええのられました？
他なんかあります？はい。 はい。 はい。 そうですね、その流氷ツアー、まあ、そんなに長いあれではなかったので
はい。